Iya betul betul walaupun, eee, kalau bisa, eee, cerita sedikit juga kalau naik kereta aku juga pernah sih, eee, tersesat gitu ya, dan pada akhirnya, pernah pernah dan harus berinteraksi dengan
Ah. Heeh. Mmm, oh pernah juga? Itu ters tersesat kenapa? B-Bukannya kalau misalkan naik ker kereta itu apa ya, tujuannya udah jelas kan berhenti di sini kayak gitu nah kenapa bisa tersesat Kak?
Heeh. Ya. Nah itu karena agak bingung ketika melihat tanda-tanda nama stasiunnya gitu waktu itu, jadi misalnya harus transfer transfer kereta misalnya berhenti di sini lalu nanti lanjut naik warna ini gitu keretanya, nah pada waktu itu, aku agak bingung gitu ya, "Kok ini keluarnya beda ya? Ini masuk yang ke kiri apa yang ke kanan?" Gitu, ya akhirnya <chuckles> akhirnya nyoba berinteraksi dengan orang lokal orang lokalnya juga, mmm, pertama aku juga nggak nggak bisa bahasa Korea yang lancar orangnya nggak bisa bahasa Inggris, eee, jadi agak nunjuk-nunjuk gitu sih terus, agak <chuckles> salah paham iya ada cuman pada akhirnya, "oh ya udah lah kalau dibawa tersesat juga namanya juga lagi jalan-jalan ya" akhirnya tahu juga gitu, "oh ini akhirnya kesini" <laughs> iya.
Oh gitu. Ah. Iya. Oh iya iya. <chuckles> Iya. Heeh. Bingung. Mhm. Wah. <laughs> Heeh heeh. <chuckles> Oh gitu, dan akhirnya gimana tuh maksudnya perjalanannya gimana em emang nggak sampai ke tujuan atau akhirnya sampai juga ke sana?
Mhm. Akhirnya sampai juga sih akhirnya sampai walau memang agak salah-salah masuk sedikit, tapi pada akhirnya mencapai tujuan yang dituju gitu.
Oh, iya. Iya. Oh nah pengen tahu lagi nih, Kak, kalau misalkan. Ada kesempatan lagi balik ke sana gitu kan mungkin dengan situasi yang berbeda kan mungkin sekarang nantinya atau apa gitu kan nah, apa tuh yang bakal Kakak lakukan? Apakah mungkin melakukan hal yang berbeda untuk ke sana, ke tempat-tempat tujuan atau bagaimana, Kak?
Mhm. Ya. Mhm mhm. Iya, mhm. Mhm mhm. Iya, mmm mungkin harus, eee, punya ini ya itinerary, eee, jadwal yang pas gitu, jadwal heeh, lalu tempat-tempat yang ingin dikunjungi dengan alamat-alamatnya, lalu juga, eee, mungkin, eee, sedikitlah, mmm, tulisan atau catatan mengenai apa yang harus disampaikan ke orang kalau kita mau nanya gitu karena aku pernah lagi karena aku lagi belajar bahasa Korea kenapa nggak sekalian digunain gitu kan karena memang waktu aku di sana, eee, aku coba pakai bahasa Korea kayaknya orangnya juga nggak sabar gitu pakai bahasa Inggris jawabnya gitu, "Ayo buruan" Gitu, kan serba salah ya karena memang aku juga nggak nyatet gitu tapi mungkin ada istilah-istilah yang bisa aku sampaikan dalam bahasa Korea sehingga itu, lebih ngebuat aku percaya diri ketika travelling gitu.
Oh jadwal yang pas ya. Mmm. Iya. <chuckles> Iya. Heeh, iya. Iya. Mmm. <chuckles> Iya iya. Mmm. Nah. Iya.